طبعًا موضوع الطبخ دوَّة بيبقى بعض الناس شايفينه حاجة مُجهدة جدًا، حابب إن أنا أعرف منِّك إيه الخطط اللي أنتِ بتعمليها عشان تعملي وجبات الأسبوع، هل أنتِ بتطبخي يوم في الأسبوع مثلًا لأكتر من يوم، والّا أنتِ بتحبي تطبخي اليوم بيومه؟ يا ريت تشاركيني معلوماتِك.
إمم. بُصّ، هو أنا آمم أنا آآ، عن نَفسي أنا باحب أطبخ آآ، أكْل Fresh يعني، آآ، لو مثلًا نعمل أعمل لكُلّ يوم مثلًا آآ أكلَة، أو ممكن أعمل أكلَة تكفي يومين، لو أنا عندي مثلًا عارفة إن أنا عندي بكرة في مشوار فمش هاقدر أطبخ أو ه ما أكون تعبانة، ممكن أزوّد عليها مثلًا رز، أزوّد طبق سلطة، آمم، كده، بس إن أنا أعمل أكْل أسبوع كامل واسيبه في التلاجة لأ، بالنسبة لي باحس إنها حاجة آه تقيلة أوي بصراحة.
تمام. آه. كويس. بيبقى صعب. اهم، تمام. طب خلّينا نمسك الموضوع من الأول آه اتفضلي، بتحبي إيه؟
بس أنا باحب مثلًا إمم قول باحب أجهّز يعني أكون مجهّزة مثلًا إيه، آمم، آآ، حاجات على الأكْل مباشر مش ع مش على الأكْل، على تجهيز الأكْل، يعني أقطّع بصل واحطه في الفريزر، أكون م منضفة التوم و وفارماه وحاطاه في الفريزر برضو، الطماطم جاهزة، آمم، آآ، الخضار لمّا بيكون في مثلًا موسم مثلًا خضار مثلًا رخيص، فاقوم جايبة احطّه أنضفه واحطّه ف يعني فاهمني؟ فلمّا آه فاما اما يكون مثلًا عندي آآ، وقت إن أنا أعمل ده ب ب بيسهّل عليَّ بقى امّا أجي أطبخ أطبخ يوميًا بيبقى الموضوع بقى سهل جدًا.
آآ تمام، إمم. الفريزر؟ تمام. بس برضو أنتِ بتقولي يعني إن أنتِ بتحضّري الخضار برضو أو إن أنتِ بيبقى جاهز يعني تقريبًا بتقشريه وبتحطيه في ال بتغسليه وبتحطيه في الفريزر، ما ده برضو محتاج وقت ومجهود، بس عامةً أنا عايز أرجع للسؤال الأولاني أو اللي هو البداية، أنتِ لمّا بتيجي تخططي، العادي بتاعك إن أنتِ بتيجي يوم في الأسبوع بتشتري آآ، حاجات للبيت، الأكْل، المستلزمات، الأكْل، بتحاولي تشتري يكَفّي قدّ إيه؟
إمم، إمم. أكيد. إمم. إمم. لأ بُصّ هاقول لك حاجة، الخطة أنا باعملها كالآتي، أنا ب باشتري حاجات الشهر مش حاجات الأسبوع، يعني مثلًا أنا ح آه، يعني أنا مث مثلًا آه، بالشهر يعني، أنا مثلًا يوم معيّن في الشهر أنزل أشوف مثلًا محتا مش حاجاتي الأساسي اللي هو ال اليومية، لأ بُصّ مثلًا لحمة، فراخ، سمك، آمم، محتاجة مثلًا النها الشهر ده مثلًا 10 كيلو طماطم ممكن صلصة، آآ، محتاجة بصل، آآ، الحاجات ال اللي هي الأساسية اللي لو ات اتسابت ما ما تبوظش أو بيجرى لها حاجة، أنا باحطها في الفريزر آه، أمّا الحاجات بقى اللي مثلًا الخضار آآ، محتاجة مثلًا أنا الشهر الأسبوع ده ما عنديش مثلًا طماطم للسلطة، آآ، عن ما عنديش خيار، ما عنديش جزر، عايزة بطاطس، الحاجات دي لازم آه بت تيجي بتيجي أول بأول، في حاجات بقى بتيجي باليوم ما ينفعش تيجي زي مثلًا الخضار الفريش، أنا عايزة مثلًا النهاردة بقدونس وجرجير ومثلًا كزبرة، محتاجة النهاردة أجيب
آه ما أنا بقول لِك يعني قدّ إيه؟ تمام يعني لشهر. تمام. اهم. ما ينفعش متبقاش موجودة في أي بيت. إمم. اهم. اهم. تمام. آه. اهم. بس أنتِ مش شايفة إن أسعار الحاجة وغلوّها ده أثّر على الموضوع، يعني هل أنتِ طريقة شراكِ مثلًا من سنة زي دلوقتي؟
آه. لأ طبعًا، لأ خالص، آآ، أسعار الحاجة آآ، تفاوتت تمامًا وتضاعفت، أنا الواحد آه لمّا بيبقى عشان كده باقول لك لمّا بيجي يجيب الحاجة على بعضها آآ، باحاول أضبّط الميزانية يعني مثلًا إحنا مثلًا 4 أفراد، فمثلًا إيه بدل مثلًا أنا هاجيب آآ، كنت باجيب مثلًا 5 كيلو لحمة مثلًا، و أ و5 فرخات مثلًا، 2 كيلو بانيه، مش عارفة إيه، <tsk> فباحاول أضبّط أموري على الشهر، أنا النهارده الميزانية بتاعتي say مثلًا هاجيب 4000 5000 أنا أقوم واخدة ده وأقوم مقسّماهم على احتياجات الشهر، آآ، في يوم مثلًا آه، فيوم آجي مثلًا في نص الأسبوع مش شرط كل يوم آآ، أ أعمل مثلًا بروتين حيواني، ممكن أعمل ب آه بقوليات برضه بروتين آآ، أكلة فيها بيض ف فبرضه فيها بروتين، فباحاول أضبّط طبعًا الأسعار خلِّت الواحد مش عارف يجيبها منين والّا يوديها فين. <chuckles>
اهم. تمام، بالضبط. آه. تمام. آه، تمام. تمام. اهم. صحيح، صحيح ناس كتيرة بت بتشتكي جدًا من الموضوع ده، طَب خليني أسألِك برضه أنتِ بالنسبة لل يعني طريقتك في عمل الأكل وكده، هل بتحسي إن الموضوع متقدّر من العيلة، والّا في ناس بتشتكي لأ إحنا كان نفسنا في كذا أو كذا، وبتحاولي تهندلي الموضوع ده إزاي؟
جدًا. إمم. بُص، هو آآ به ب يعني باحاول آمم أرضي جميع الأطراف. إزاي؟ إن أنا <laughs> هاقول لك أنا، والله أنا النهاردة هنعمل آآ، أنا النهاردة هاعمل هاعمل مثلًا فراخ، أنا مطلّعة فراخ. فأنا يا جماعة إحنا 4 أفراد، أ في عندنا صوت بصوتين، آآ اللي هو إيه؟ الراجل صاحب البيت. الصوت بتاعه بصوتين <laughs> فأنتم عايزين تاكل تاكلوا إيه؟ <chuckles> إحنا هناكل الفراخ دي بس
أو تعالجيه. تمام. آه إزاي ده أهم حاجة <laughs> تمام. كويس. تمام. تمام. ما أنتم برضه في الآخر يعني أنتِ بتقولي عندِك طفلين، فيعني أنتم اللي هتكسبوا ف <laughs> تمام.
<laughs> آه. آه بالضبط. فأنا إيه، أ باخد رأيهم أ-أ هتاكل كذا أ لأ أنا عايزاها مشوية لأ ماما أنا عايزها مقلية. لأ أنا ع عايزنها بشوربة، عايزين شوربة اعمليها شوربة وشوربة خضار، وفي الآخر باعمل اللي أنا عايزاه. أنا باخد الرأي <laughs> آه. <laughs> ديموقراطية حوار. ديكتاتورية قرار. <giggles> فأنا شوف <chuckles> آه. يعني أنتم قولوا اللي أنتم عاوزينه ما عنديش مشكلة. أحيانًا ساعات بصراحة
تمام. <laughs> يعني أنتِ بتاخدي آراء. هو في في ديموقراطية. بس برضه أنا من حقّي أعمل اللي أنا عايزه. <giggles> يعني هو في حُريّة وديكتاتورية في نفس الوقت. طب ما برضه ما قُلتليليش يعني أنتِ دلوقتي عملتِ اللي أنتِ عايزاه ما بيتضايقوش، ما بيتبطّروش، ما بيقولوش لأ الأكل مش عاجبنا؟
أفكارهم آه. آه ساعات بصراحة لأ. <tsk> أنا أنا عندي مثلًا بنتي ما بتحبش الشوربة خالص. يعني أي نوع من أنواع الشورَب ما تلاقيش فيها خالص. فما هو إحنا لازم ن ما هو إحنا ام أ أنتِ ما بتحبّيهاش بس غيرِك بتح بيحبها. وبعد كده هي مفيدة، لازم تتقبّلي ده زي ما أنا باعملِك الحاجة اللي أنتِ بتحبيها عايزين مثلًا لأ أنا عايزة أ حاجة مثلًا Sweet and Sour أنا عندي إحنا عندنا فال في نفس ال البيت، كل واحد مختلف تمامًا عن التاني في في موضوع الأكل ده. ف آه.
اهم. تمام. تمام. آه. تمام. في طريقة أكله؟ لأ بس يعني أنتِ في الآخر يعني هي ما بتحبّيش الشوربة وأنتِ عاملة شوربة بت بتشربها في الآخر؟
آمم لأ. آه. ها ما بتختار بقى اللي هي الحاجات اللي هي عايزاها فيها وتسيب الباقي. خلاص أهم حاجة تاكل مثلًا الفراخ، تاخد شوية خضار آآ وخلاص. وبعد كده لو جعانه تاخد بقي ساندوتش جبنة تقضّي بيها نفسها. ما أنا مش هاعمل لكل واحد أكل. لأ ما مش هاعامل كده. <chuckles> مش هنعمل.
اهم. تمام. تمام. طب قولي لي على خطِّتِك لمّا بيبقى ما عندكيش وقت مثلًا مشغولة في حاجة، آآ بعد الشر يعني مثلًا في طفل عيّان ب بتقدري تضبّطي المواضيع إن أنتِ تعملي حاجات سريعة إز يعني إيه اللي أنتِ بتعمليه؟
إمم. أ بُص، هو آآ حاليًا أ بنتي ممكن تساعدني في الموضوع ده، إن هي مثلًا لو هي شايفاني أنا عندي مشوار وهتأخّر فيه فتكلّمني: "ماما طب أنا أه أعمل أنا شايفاكِ مثلًا مطلّعة بانيه أعمله؟ أ أتبِّله؟ طب أطلّع حاجة من الفريزر أ من الفريزر أعملها؟" طب اعملي كذا وكذا وكذا وبتعمل بصراحة لمّا كِبرِت شوية. أمّا زمان ما كنت بصراحة كنت مُعتمدة أكتر إن أنا أجيب حاجات م زي مثلًا أ بتاع م <tsk> اللي هي اب أ اج الفراخ اللي هي الجاهزة على القلي مثلًا، أو ع برجر آه. أ برجر مثلًا أو م لو مش قادرة خالص وما فيش إمكانية إن أنا آآ أقوم أعمل مثلًا عشان ظروف تعب أو مرض حد، أ ممكن نطلب أكل من مكان موثوق فيه. ما في أماكن برضه اللي هو البيتي اللي هي بتعمل أكل بيتي. فأقوم مكل آه.
آه. تمام. آه تمام. تمام. اهم. بتعرفي تتصرّفي. وفكرة حلوة أوي إن أنتِ بتقولي برضه الأكل السريع اللي هو يبقى جاهز يدوبك بس أنتِ بتطلّعيه تفتحي الكيس وت مثلًا تقليه أو في حاجات كتيرة يعني. فأعتقد، أعتقد فكرة حلوة أوي.
آه. إمم. أيوه د بصراحة بتبقى بتبقى مُنجِزة. بتبقى مُنجِزة جدًا لإنّك أنت بتبقى مثلًا
طب وأنتِ ولادِك بيحبوا الأكل ده؟
ب ب ما اللي هو السريع يعني؟
السريع آه.
آه جدًا، آه، بيحبوه.
في ناس بيقولوا فعلًا الأطفال بيحبّوا الأكل السريع، مع إنه مش صحّي زي الأكل اللي بيتعمل في البيت من من الأول.
آه، بالضبط اللي هو أنا لأ، حاجة مقرمشة وطعمها طبعًا فيها flavors كتير ف <tsk> فالطعم بيبقى عارف اللي هو تحس إنه بيشدّهم كده اللي هو آآ، معلش إحنا أنا بصراحة باحاول على قد ما أقدر يعني مرّة في الشهر مثلًا والَّا حاجة، أو كُلّ لمّا يكون في فرصة إن أنا مش مش قادرة أعمل أكل أعملُه. آآ، أهو منهم حاجة بيحبوها ومنهم أرتاح أنا يوم كده وأريّح نفسي <giggles> أيوه، ها.
اهم. تمام. تمام. ما هو ده أنا عايز أسألِك على الموضوع دوّة، أنتِ حاطة الأكل ده احتياطي لو أنتِ ما عندكيش وقت آآ، مضغوطة تستعمليه، هم لو عارفين الأكل دوَّة موجود، أنتِ بتقدري تتغلّبي على الموضوع، "لأ ما تطبخيش، إحنا عايزين الأكل ده." بتعملي إيه في الحالة دي؟
امم، أيوه. ما هو آآ، في الغالب ساعات ما باعرّفهمش، يعني أنا امّا ب باجيب حاجات الشهر أو حاجات اللي هم هم ما بيكونوش موجودين مثلًا بيبقوا في المدرسة أو ف آه، أيوه، اللي هو إيه <laughs> هم مش عارفين هم كده، كده ما عندهمش تَطلُّع إن هم يفتحوا بقى الفريزر ويدوّروا والكلام ده. بس امم، لو عرفوا بنتفق مثلًا آآ، "طَب يا ماما طَب إحنا عايزين ناكل ناجيتس مثلًا طَب إحنا عايزين ناكل strips طَب" أقول لهم: "طَب بصوا خلّينا في يوم نكون رايحين مثلًا فيه النادي." آآ، بحيث آآ، آه أكون أنا حاجة سهلة آه، حاجة سهلة وهناخدها معانا في ال في الlunch box أو كده وتريّحنا وبدل امّا أطبخ وكده، وممكن نعمل جنبهم مثلًا شوية مكرونة، شوية سلطة، أو خيار أو كده وخلاص على كده. فخلاص بي يعني إن شاء الله يعني في أغلب الأحوا <chuckles> في أغلب الأحيان أنا ب باقنعهم وأقول لهم فبيقتنعوا يعني الحمد لله. <chuckles>
م بتخبي عليهم. <laughs> تمام. بالضبط. آه. هابقى مشغولة. طَب عايز أسألِك آآ، إحنا اتكلمنا إن الأكل فعلًا غِلي أضعاف، أضعاف يعني، فأنتِ إيه ال إيه الخطّة اللي أنتِ بتستعمليها دلوقتي عشان تقدري تجمعي ما بين أكل كويس وصحّي، وفي نفس الوقت يكون برضه مش بميزانية كبيرة، بتقدري تتصرّفي في الموضوع دوَّة إزاي؟ لأن أنتِ حتى الأكل دوَّة بيتهيألي برضه بيبقى غالي جدًا، اللي هو الأكل السريع ده.
إمم. إمم. بُصّ آه، آه بصراحة، ل يعني اليوم اللي بنقرّر فيه إن إحنا ناكل آآ fast food أو هنجيب أكل من برّه بيبقى طبعًا ضغط على الميزانية بتاعة الشهر. بس أنا مثلًا باعمل إيه، في بداية أمّا الموضوع موضوع الغلا ده حصل وحصل بشكل مفاجئ كمان يعني، ما كناش عارف اللي هو صحينا من النوم لقينا الدنيا إيه ده في إيه! كده يعني، يعني مثلًا أنت كنت لمّا بتعمل ميزانية ب3000 في الشهر بقت 6 وما بِتكفّيش و مثلًا يعني.
بالضبط، بالضبط. إمم، تمام. بالضبط سِمعنا يعني فعلًا الناس بتشتكي كلّها إن الأسعار غِليت بطريقة مُبالغ فيها جدًا، ب آآ، أنا يعني باسمع إن الناس بيقولوا إن الأسعار بتغلى بالساعة مش باليوم كمان.
ف آه. جدًا. ده حقيقي، ده حقيقي. بس أنا بقى إيه، بدأت أعمل إيه؟ آآ هم طبعًا أطفال ولازم بي بياكلوا بشكل و وأنا يعني جسمنا كُلّنا محتاج بروتين بشكل يومي. محتاج مثلًا آمم حاجات ب ب يعني عناصر غذائية لازم بياخدها بشكل فأنا كنت باعمل يوم مثلًا هاعمل يوم النهارده فراخ، أ يوم لحوم ويوم لأ. بس اليوم اللي لأ ده، باقوم عاملة فيه مثلًا إيه، زي ما قُلت لك إن أنا باعمل فيه مثلًا بروتين، بس بروتين نباتي أو آآ أ بيض أو أقوم عم <tsk> فاهمني. الحاجة فباعوّض ده مكان ده. آآ ف و والدنيا بقى بتمشي. اليوم مثلًا اللي فيه آمم أ مثلًا هم مثلًا كو رُبع الفرخة ما ب ما بتبقى كبيرة عليهم مثلًا، فباقوم قسماها مثلًا في مرّة أ حاسّة إن هو آه. أو بواقي الباقي من الأكل ده ممكن أحُطّه في وجبات تانية مثلًا لو فراخ لو فراخ مثلًا اتسلَقت وما اتّاكلتش اليوم ده، فاقوم أفرُمها كده وأعملها ب بالتوابل وكده وأقوم عاملة بيها مثلًا آه. وممكن أعمل بيها مثلًا مكرونة النجرسكو مثلًا يوم بعدها <tsk> ف أ أبدأ أضبّط كده. آه. إحنا لازم نتعايش.
إمم. تمام. تمام. صحيح. آه. تمام، تمام. اهم. آه. كويس. آه. آه. بتقدري تتصرّفي في الحاجات دي. آه. فكرة هايلة. إمم. ت تمام. أفكار حلوة أوي. إمم، أخ اهم، <laughs> أكيد. طب خلّيني أسألِك أنتِ برضه قُلتِ حاجة بما إنّنا بنتكلّم على غِلِو الأسعار أنتِ قُلتِ لمّا بتلاقي حاجة عليها خصم، بتشتريها وبتنضّفيها وبتحطّيها في الفريزر. ادّيني كده فكرة أنتِ مبسوطة إن أنتِ بتعمليها وفعلًا الأكل بيبقى طالع فريش؟ يعني مثلًا آآ كوسة آآ ب بامي يعني بتعملي إيه؟
<chuckles> إمم. إمم. آمم بُص، في حاجات في حاجات في الخضار ينفع فعلًا إن إحنا ن نخزّنها وتطلع كإنّها ما ما وفي حاجات لأ ما تنفعش خالص. يعني الحاجات اللي أنا ال أ آه. بُص، الفاصوليا الخضرا، البِسِلَّة ال البِسِلَّة ممكن نعمل أكياس بسلة مع جزر، البصل بافرُمه لو ه هاستخدمه مش مش جوليان، مفروم كده في الكَبّة. التوم ب بطريقة كده وأقوم
تمام. زي إيه الحاجات اللي تقدري تخزنّيها؟ تمام. حلو. تمام. لأ يعني البصل بتفرُميه وتحطّيه في ال الفريزر؟
آه. أعمله أكياس كده آه. أكياس كده وأقوم مك مكسّراه مكعبات واستخدمه. ال التوم برضه نفس الكلام. أ بي ممكن يخزّن ال ال آمم البامية، الملوخية. آمم آه. آه. بس مثلًا
آه. تمام. إمم. الحاجات دي كُلّها تقدري تخزّنيها. طب تقريبًا بتقعد يعني ممكن تخزّنيها وقت قد إيه؟
ح مأ كت يعني 6 شهور ممكن، ممكن سِ سِتّ شهور 7 شهور، آه، آه.
يعني مثلًا المُلوخيّة ممكن تُقعد في الفريزر قد إيه؟ 6 شهو ياه! فترة طويلة! فترة كويسة.
جدًا، و وفي خُضار وقت بيبقى في فعلًا أسعارها نازلة هي كتير في السوق، فأسعارها نازلة أوي، فب بأقدر بصراحة إن أنا أخزّن منها كمّيات، يعني في حاجات ممكن <tsk> والطماطم آه، الطماطم طبعًا، ط ده شيء أساسي، <laughs> آه.
تمام. طب القوطة كمان تقدري تخزنيها؟ آه. بس لازم يعني ت تعمليها الأول، والَّا بتخزن يعني بتشيليها إزاي؟
آه، با با يعني في بُصّ با باعملها بشكلين، آمم، ممكن آآ، أفرُمها أطحَنها- أطحَنها وأسوّيها وأعملها أكياس بتبقى مُركّزة على استخدامات مُعينة، إن أنا ه هاطَلّعها أحُطّها على في الحلّة على طول. وساعات ممكن أف أ أشيلها سليمة كده، آآ، لإستخدامات برضه تانية.
آه. تمام. كويس. إ إزاي بتشي يعني بتحُطّيها سليمة زي ما هي في الفريزر؟
آه.
وبت بتقعد ما بيحصلّهاش حاجة.
آه، لا لا لأ ما بيحصلّهاش أي حاجة، بتبقى كويسة جدًا في الاستخدام، وبتبقى مُريحة كمان.
إمم. ياه! هايل.
عشان بأقدر أقشّرها، عشان أنا لو عايزة حاجة من غير قِشر الطماطم، فباقدر أقشّرها بسهولة.
اهم. تمام. أنا بجد استمتعت بالحديث الشيّق دوَّة، إن شاء الله نلتقي تاني قريب، شكرًا.
وأنا أكتر. <chuckles> بإذن الله، شكرًا.